Kalau tantangan itu tadi Kak, cara berpikir juga harus berubah, biasanya ini ini contoh simpel ya Kak, biasanya kalau dalam, eee, kita sebagai peneliti namanya siklus hidup kita bicara tentang siklus hidup misalkan siklus hidup ikan siklus hidup ikan itu dari, eee, sperma kemudian, eee, dari sperma kemudian akhirnya dibuahi, kemudian menjadi larva, menjadi juvenile menjadi ikan dewasa, itu gak bisa tuh kita ngajarin itu kepada masyarakat atau kepada anak-anak, tentunya kan harus dengan bahasa yang lebih sederhana tuh Kak, nah waktu itu tantangan aku tuh di situ Kak, tantangan aku tuh, eee, bener-bener kayak, "Aduh susah ya ternyata ya menyederhanakan ini gimana nih cara ngomongnya ini si juvenile tapi masih bener-bener" juvenile atau ikan kecil ya, "tapi masih mudah dipahami nih oleh para masyarakat atau anak-anak," makanya aku bilang tadi, eee, cari hal-hal yang bisa dikaitkan dengan kehidupan, mereka gitu.
Iya iya Iya. Mhm. Mhm mhm. Iya iya. Wah baru tahu, <laughs> iya iya, heeh heeh. Gimana tuh? Mhm mhm. Iya iya. Mhm mhm. Oh iya iya memang ya, heeh, berarti Kakaknya juga memang struggle waktu itu ketika mau mengubah itu ya agar menjadi mungkin bahasa yang lebih sederhana, lantas Kakaknya itu, eee, caranya mungkin, Kakaknya mengubah itu dengan siapa sih? Misalkan ada mentor mungkin atau, eee, rekan kerja yang lain gitu ya yang bisa mengarahkan Kakaknya gitu.
Iya, heeh. Iya-iya bener, benar Kak Benar. Oh. Oke, jadi dalam pekerjaannyaku yang sekarang itu aku gak sendiri aku punya tim, dan beberapa orang di tim di tim pengajarku ini adalah orang-orang yang memang sudah senior, sudah, eee, sudah belasan tahunlah b iya berpuluh tahun menjadi seorang pengajar untuk masyarakat dan berbagai kalangan ini, nah biasanya, eee, mereka juga dari awal tuh udah mengarahkan udah mengingatkan mengingatkan aku gimana kalau menghadapi, eee, kelompok tertentu gimana kalau menghadapi akademisi gimana kalau menghadapi anak-anak, biasanya kita juga suka punya waktu, ini ya apa gladi bersih bersama gitu, setelah kita membuat materinya kemudian kita gladi bersih bersama dan biasanya juga aku suka latihan sama teman-temanku dan teman-temanku yang lain yang bener-bener, nggak ngerti nih dengan materi ini. Jadi target targetku tuh gini Kak, kalau aku bikin materi, terus aku ajarkan kepada orang yang nggak ngerti dan orang itu bisa paham oh berarti aku berhasil, <laughs> jadi jadi cara uji cobaku tuh gitu, supaya pada saat aku implementasi oh ternyata ini sudah cukup sederhana nih dan bisa aku, eee, ajarkan kepada target pesertaku.
Mhm mhm. Apa tuh trim heeh? Oh, heeh heeh. Mhm mhm. Mhm. Betul betul. Mhm. Mhm. Gimana tuh? Gimana gimana? Mhm mhm. Wah, <laughs> I iya sih, heeh heeh. Oh, mhm mhm.